आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ विशेषतः जब भी मैं सुबह-सुबह उठता हूँ ना, तो में कहीं से एक भारीपन-सा रहता है, पता नहीं अ, बहुत ज़्यादा सुस्ती मुझे आती है। और कहते हैं ना कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, बहुत आलस-सा मुझे आता है। और सुबह-सुबह उठने के बाद, मैं तुरंत कुछ करने की इच्छा रखता ही नहीं हूँ, मैं बेड में ही स ते अ, लेटे-लेटे कुछ फ़ोन चला लिया, या फिर लेट-लेटे ही अगर प्यास लगी हो तो साइड में ही पानी रहता है, रखा हुआ बोतल, तो वोही लेट-लेटे पानी पी लिया, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगी है। और कभी-कभार तो इतना आलस हो जाता है ना कि मैं अ, फिर नहाना भी स्किप कर देता हूँ, विशेषतः जब अ, ठंडियाँ अ, पड़ी रहती रही तो मुझे अ, मन नहीं करता नहाने का, तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। और कहते हैं ना जो भी काम मुझे करना रहता है उसमें भी कोई रुचि मुझे नहीं आती है फिर अ, जो मेरे शरीर में ऊर्जा है, उसकी कहीं न कहीं मुझे अ, कमी महसूस होती है, पता नहीं क्यों? अ, खाना-पीना तो मैं करता हूँ, ठीक से लेकिन अ, कभी-कभी क्या होता है ना अ, कितना भी मैं खा लूँ, या फिर दूसरे दिन अ, जब मैं उठता हूँ तो भारीपन जो अ, मेरे शरीर में रहता है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है फिर मतलब जो मेरे अ, आदत है, सुस्ती है, वो और ज़्यादा बढ़ती है, तो इसके लिए क्या मुझे करना चाहिए?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, मैं आपकी इस परेशानी को समझ पा रही हूँ कि कैसे जो भारीपन और सुस्ती आप महसूस कर रहे हैं और आपका दिल नहीं करता है एक जगह से उठने को ज़्यादा, है ना? तो अ, मैं बस आपसे कुछ और प्रश्न करना चाहती हूँ ताकि इस चीज़ के बारे में और अच्छे से जान सकूँ और फिर मैं उसके मुताबिक आपको सुझाव भी देती हूँ अ, ताकि आपकी ये परेशानी दूर हो जाए, आप मुझे ये बताइए कि आप रोज़ कितने घंटे सोते हैं? जी।
जी। जी अ, मैं बहुत ज़्यादा सोता हूँ सच बताऊँ तो मतलब हद से भी ज़्यादा कभी-कभी अ, 8 घंटे तो मैं सोता ही हूँ लेकिन, ज़्यादातर सोने के बाद मैं जब उठता हूँ ना, मैं तुरंत काम नहीं करता हूँ, है ना? मतलब 8 घंटे अगर मैं सोया हूँ, तो मेरा लगभग 2-3 घंटे समझो बेड में ही टाइम पास हो जाएगा फिर मतलब उठूँगा ही नहीं मैं, इतना अ, सुस्ती मेरे में रहती है फ़ोन चला लिया बेड में ही बैठे-बैठे, या फिर मुझे लगता है ना अ, पढ़ाई अगर मुझे करनी है, कुछ किताबें, वो पढ़नी है तो मुझे लगता है अरे, बैठ के किताब ही तो पढ़नी है तो सोए-सोए, लेट-लेटे ही मैं अ, पढ़ने का प्रयास करता हूँ, है ना? अ, तो ये सारी चीजें अ, मेरे साथ होने लगी है और सोता तो मैं हूँ, लेकिन अ, कभी-कभार क्या होता है मेरी नींद जो है, ऐसे 8 घंटा हो ये ज़रूरी भी नहीं है, है ना? अ, कभी-कभी मैं 4 घंटा भी सोता हूँ, कभी 3 घंटा कभी 7 घंटा तो ये भी अ, मेरे साथ हो रहा है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी, मैं ये समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी को कि आप ज़रूरत से ज़्यादा शायद नींद ल ले रहे हैं, उस वज़ह से भी आपको ये दिक्कत हो रही है। तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि जो आपका काम रहता है, वो ज़्यादातर बैठकर होता है या अ, मतलब चलने-फिरने का है? जी।
जी। जी, मेरा ज़्यादातर काम, सच बताऊँ तो मैं जॉब करता था, है ना? जॉब करते-करते मुझे लगा मुझे अ, परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए अ, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, तो 2 साल जॉब करने के बाद मैंने वो छोड़ दिया और ब्रेक लेके मुझे लगा कि 1-2 साल में अभी अ, पढ़ाई करके अ, अच्छे से सरकारी नौकरी में ये करूँगा, अच्छा भविष्य बनाऊँगा, स्थैर्य मेरे जिंदगी में आएगा लेकिन तब से मैं इधर आया हूँ मेरा एक रूटीन था देखो अ, डेली का वो कहीं न कहीं मिस हो गया पूरा जॉब का और अभी बोलते हैं ना, मुझे रोकने-टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही रहता हूँ, है ना? 1 ही रूम में मतलब फैमिली से थोड़ा दूर रहता हूँ मैं ना जहाँ पे मेरा जॉब का कंपनी के पास ही मेरा अपार्टमेंट लिया हूँ मैं तो ये भी अ, मुझे लगता है कारण हो सकता है इसके पीछे की, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, उठो, कुछ करो, मेरी मर्ज़ी का मालिक ये अ, शायद मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं और सुस्ती तो मुझे बहुत आती है, आलस बहुत आता है ये सारी चीज़ों में।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, जी, देखिए मैं आपकी इस परेशानी को समझ पा रही हूँ और आप दूर रहते हैं अपने परिवार से। अ, तो क्या अभी आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप दिन में, कितना पानी पीते हैं और अपना जो खाना, जो है वो कैसा है आपका सादा भोजन लेते हैं या बाहर का भी खाते हैं? जी।
जी। जी, मैं बाहर का भी खाता हूँ और कभी-कभार बोलते हैं ना ऑनलाइन अ, जो हम करते हैं ऑर्डर स्विग्गी, ज़ोमैटो, है ना? और इससे भी शायद शायद मेरा ज़्यादातर जो खाना रहता है, जंक फूड मैं खाता हूँ, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया या फिर मैकडॉनल्ड्स कभी कर लिया, ऐसी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही है। और पानी का जो आपने पूछा न, पानी तो मैं कभी-कभी पी लेता हूँ वैसे लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि आलस कर रहा है, यार कहाँ उठ के चला जाऊँ किचन में, कहाँ से पानी मतलब वो आलस की वजह से मैं पानी पीता भी नहीं हूँ, मतलब ऐसा सोच के नहीं है कि अ, पानी पीना है, नहीं पीना है, आलस आने की वजह से मैं पानी भी स्किप कर देता हूँ, वैसे भी ठंडिया में अ, क्या होता है कि अ, वो ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता मेरा फिर, वो भी मैं अ, ये कर देता हूँ स्किप कर देता हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हूँ, जी, मैं समझ पा रही हूँ और कहीं न कहीं जो है आप कह रहे हैं, कि आप बाहर का भी खा लेते हैं अ, एक बस आखिरी सवाल और फिर मैं इसके बाद आपको सुझाव भी देती हूँ। क्या ये जान सकती हूँ कि हाल-फिलहाल में आप अ, में तनाव या मूड में आपको कुछ बदलाव दिख रहा है? तो वो भी एक तो मुझे बताइए और या आपको कोई ऐसा तनाव अगर पहले कुछ रहा है, तो वो भी मुझे बता दीजिए। जी।
जी। हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल अ, जैसे आपने कहा ना पहले का मेरा तनाव ये था मतलब जब मैं जॉब कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं अ, ये मेरा भविष्य नहीं हो सकता, इसमें मैं रुकना नहीं चाहता, है ना? प्राइवेट अ, जो कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसमें रुकना नहीं चाहता मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो भविष्य के बारे में बहुत मैं चिंतित था, तो ये एक मेरा तनाव था और दूसरा मैं मेरी तुलना करता था मेरे दूसरे दोस्तों के साथ, है ना? तो दोस्त कोई अ, जॉब को लगाए अच्छे उनको सरकारी नौकरी लगी है, तो मुझे लगता था मैं भी कर सकता हूँ, तो ये वाला एक क तुलना करने का तनाव मेरे बीच में था और जैसे मैंने जॉब छोड़ा ना, तो आर्थिक तनाव भी मेरा बढ़ गया, है ना? मतलब अ, जो मेरा एक अ, आर्थिक इनकम आता था रेगुलर अ, मेरा सैलरी आता था, वो कहीं न कहीं कम हो गई है अ, या फिर कम नहीं आ ही नहीं रही है राइट? मतलब मैंने छोड़ दिया है वो। तो ये सारी चीज़ें मैं अ, हो रही है तो अ, इससे आर्थिक तनाव भी मेरे ही ऊपर आ रहा है और कुछ करने का भविष्य की चिंता भी मुझे अभी सता रही है और कभी-कभी क्या होता है ना अरे, मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया अ, जॉब को छोड़ के, तो ऐसा भी एक मेरे मन में तनाव आता है और सरकारी नौकरी पाने का अलग से ही तनाव है, उसका एग्ज़ाम का अ, तैयारी करना उसको अ, थोड़ा शिष्ट लगा के बोलते हैं ना हम डिसिप्लिन लगा के पढ़ाई करना, तो ये सारी चीज़ें अ, मुझे झ और ज़्यादा तनाव दे रही है और कहीं न कहीं मुझे लगता है अ, इसकी वजह से और अ, मैं अ, मेरे शरीर में जो ऊर्जा है, वो कम हो रही है अ, शारीरिक तौर से तो हो ही रही है, लेकिन मानसिक तौर से भी मैं थका हुआ हूँ ऐसा मुझे लग रहा है अभी तो।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
उम, जी, समझ पा रही हूँ आपकी ये स्थिति को और कैसे आपने बताया कि अ, जो, है ना, एक तो आप सो ज़्यादा रहे हैं, और दूसरा जो तनाव भी आपको रहा है कि कहीं न कहीं आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उस वजह से अ, है ना, आप आग दे आगे बढ़ने के चक्कर में जो एक स्थिति होती है कि अ, कुछ अ, एग्ज़ाम वगैरह आपको देने हैं, उस वजह से आपने नौकरी भी छोड़ दी तो, है ना, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा ज़िंदगी में। और पानी भी, जैसे आपने बताया, आप नहीं ले रहे हैं जो अ, पर्याप्त चाहिए, तो ऐसे में मैं आपको ये सुझाव देना चाहती हूँ, देखिए, आप ना हर मिनट में कुछ छोटे मूवमेंट या स्ट्रेच ब्रेक ज़रूर लीजिए। जैसे होता है ना 30 से स साठ मिनट में अ, अगर आपको लगता है कि अ आपको थोड़ी सुस्ती जब लगनी शुरू हो जाए, आप थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, है ना अपने अ अ, उठकर अपने चाहे एक जगह पर खड़े होके अपने बेड के पास में या जहाँ भी, आपने अपने गर्दन की स्ट्रेचिंग करें, थोड़ी कमर की या बाजुओं की या टाँगों की। थोड़ी अगर आप स्ट्रेचिंग ऐसे करेंगे ना हल्की-हल्की, तो आपको उससे भी अच्छा महसूस होगा, और आपकी जो ऊर्जा है ना, वो ठीक हो जाएगा, और आपकी सुस्ती ख़त्म होगी। और छोटे-छोटे मूवमेंट्स कीजिए, चाहे थोड़ा चल लीजिए थोड़ा साथ में, है ना, थोड़ी सैर हो जाती है 2-4 मिनट के लिए। तो वो भी आप कर सकते हैं, ऐसे में भी आपको थोड़ा ठीक महसूस होगा। और दूसरी बात, देखिए, आपने कहा कि आप नींद बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको उसको ठीक करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो जाएगी। एक ही समय में मैं आपको कहती हूँ कि बार-बार सोने की बजाए, अगर आप दिन में भी झपकियाँ लेते हैं, तो एक ही समय रात को 8 घंटे की पर्याप्त नींद लें और उसका एक जो समय है ना, वो फिक्स कीजिए कि आपको जैसे अ, एक रात का नियमित समय और सुबह उठने का एक नियमित समय तय कीजिए और वो 8 घंटे का होना चाहिए। अगर आप वो ले लेंगे, आप खुद ही देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका जो आपको ये सोने अ, मतलब ज़्यादा सुस्ती जो बढ़ रही है ना, वो कम हो जाएगी क्योंकि शायद आप दिन में भी अ, न सो लेते होंगे, तो वो मत कीजिए। और ज़्यादा सोने से भी अ, ये अ, ऊर्जा या सुस्ती बहुत ज़्यादा हमें आती है, तो एक 8 घंटे की नींद नियमित कीजिए अ, ताकि आपकी ये जो दिनचर्या है, वो ठीक हो जाए। और अ, कोशिश कीजिए आप जो खाना वगैरह खाते हैं ना, उसे ठीक कीजिए। जो आप बाहर का खाते हैं, वो कम खाइए, और पानी जो है ना, वो अ, 10 से 12 गिलास आप दिन में ज़रूर पीएँ। उन्हें ट्रैक कर सकते हैं आप कि कितना पानी आप किस समय पी रहे हैं। अ, जैसे-जैसे वो एक लक्ष्य रखिए अपने दिन का कि पानी का मेरा ये लक्ष्य है, खाने का मेरा ये लक्ष्य है और अगर आप वो भी ट्रैक करेंगे, तो आपको स दिखेगा कि यहाँ है ना, आप देखते रहेंगे कि साथ-साथ में आपने कितना लिया, क्या पानी पिया, तो उससे भी आपको अ, थोड़ा अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ये जो सुस्ती वगैरह हैवी खाने से आती है ना, जो भारी-भरकम हम लोग खाना खा लेते हैं, बाहर का तेल का, उस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं, और हल्का-फुल्का आप खाना खाइए। और अ, कैफीन पर ध्यान द ज़रूर दीजिए कि आप कितनी कैफीन ले रहे हैं, क्या कॉफी तो नहीं ज़्यादा ले रहे हैं या चाय तो नहीं ज़्यादा ले रहे हैं। कोशिश कीजिए कि दिन में अ, 1-2 बार अगर आपको लगता है, तो ठीक है, लेकिन रात में सोते वक़्त आप इसे च ना लें, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार अगर हम रात को कॉफी वगैरह ले लें, तो सोने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, नींद नहीं आती है ज़्यादा। तो उस वजह से भी ये जो हमारा सोने की एक नियमित समय होता है, वो खराब हो जाता है। आप ये भी कर सकते हैं और अ, धीरे-धीरे हल्की एक्सरसाइज़ और बैठने की आदत भी डालिए कि अ, शारीरिक गतिविधि अगर आपकी होती रहेगी, तो आप चुस्त महसूस करेंगे अ, है ना, जो आपको सुस्ती वगैरह आती है, तो कोशिश कीजिए कि एक्सरसाइज़ वगैरह में भी जाइए, और आपकी जो बैठने की आदतें हैं, वो भी देखिए। तो मेरे इस बारे में यही सुझाव हैं आपके लिए। जी।
जी। जी। अच्छा। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। जी। जी। जी। जी। जी, बिल्कुल अ, जो कुछ भी आपने सलाह दी है, इसको ज़रूर मैं आत्मसात करने का प्रयास करूँगा। पानी में अ, उस पे ज़्यादा ध्यान दूँगा, और जैसे कहा आपने कहा कि खाना अभी मैं अच्छे तरीके से लूँगा और कैफीन थोड़ा मैं कम करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस सलाह के लिए।
जी, मैं हमेशा आपकी अम, मतलब मदद के लिए यही हूँ, आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हैं, और मुझे खुशी होगी आपकी ये जो परेशानी है, वो दूर हो जाए।